देखिए ये होता क्या है ना कि अ, दिल और दिमाग़ दोनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है मैं यही मानता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ आज और कुछ सालों पहले की बात करूँ तो शायद मैं भी अ अक्सर दिल से अ, अपने कुछ फ़ैसले लिया करता था जहाँ पर जिसे कहते हैं ना जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ रिश्ते इन्वॉल्व्ड होते हैं वहाँ मैं दिल से सोचा करता था। लेक़िन या इसे मैच्योरिटी समझ लीजिए या परिपक्वता समझ लीजिए या अ, ठोकर ख़ा के इंसान सीखता है वो समझ लीजिए कि ज अब समझ में आया कि दिल और दिमाग़ दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही आप किसी भी रिश्ते की बात करें चाहे आप अपने अ, प करियर की बात करें, चाहे आप नौकरी की आप या अपने रिश्तों की बात करें लेकिन दिल और दिमाग़ दोनों का ही काम और दोनों का ही म एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। ज़रूर। हाँ। बहुत सही बात है। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है कि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से ना किस स्थिति में आप दिमाग़ से नहीं दिल से फ़ैसला लेते हैं?
जी। हुँ, हुँ। कुछ स्थिति अ, दिमाग़ से नहीं दिल से मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग रिश्तों की बात करें तो मैंने किताबों में भी पढ़ा है कई ऐसे फ़ेमस ऑथ अ, अच्छे लेखक हैं जिन्होंने बताया ये सोच समझ के कि अ, हम इंसान क्या करते हैं जहाँ पर रिश्तों जैसे कुछ चीज़ें होती हैं रिश्ते की बात करें ना। वहाँ फ़ैसले दिल से लेने चाहिए ज़्यादा 70% फ़ैसले दिल से लेने चाहिए। लेकिन इंसान की आदत है वहाँ वो स्प्रेडशीट ख़ोल के देखता है कि कहाँ फ़ायदा दिख रहा है उसको।
हाँ बिल्कुल। ज़रूर। हाँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात है।
कहाँ किस रिश्ते में उसको फ़ायदा दिख रहा है, उसको शादी किस लड़की से करनी है या किस लड़के से करनी है। वो वहाँ देखेंगे की हाँ चलिए इस बैंक बैलेंस और स्प्रेडशीट ख़ोल के बैठ गए और फायदे देख कर जी बिल्कुल सही बात है। तो ये ना करें दिल से ज जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है जहाँ किसी रिश्ते का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ दिल से अ, मैं कहूँगा 70% दिल से सोचिए 30% हाँ दिमाग़ से सोचना भी ज़रूरी है। दूसरी बात करें कहीं और जहाँ आप जॉब की बात करें वहाँ लोग दिल से दि दिल का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है। नहीं आपको अच्छा लग रहा है वो नहीं दिमाग़ से सोचिए, वहाँ दिमाग से सोचिए वहाँ स्प्रेडशीट ख़ोल के बैठिए आपकी कंपनी का बैलेंस क्या है? कंपनी का बैंक बैलेंस क्या है इसके यहाँ पे अ, ग्रोथ ऑपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? व तो उल्टा करते हैं अक्सर लोग।
फ़ायदे देख के मतलब हम उस हिसाब से चुनाव करते हैं। ज़रूर। <chuckles> सही बात है। जी। वहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। सही कहा आपने और बहुत ही बढ़िया तरीक़े से आपने उदाहरण देके बताया है। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना कि दिमाग से लिए फ़ैसले क्या ये ज़्यादा स्थायी होते हैं?
<chuckles> जी। हुँ, हुँ।